Buon pomeriggio.
Ciao, come va?
Tutto bene grazie, a te come va?
Bene, bene. A parte il caldo, qui si muore oggi. <chuckles> È ora di fare una vacanza.
Mamma mia, assurdo, assurdo. No, guarda stamattina son stamattina so andata a fare una gara alle 9, so' ci sa alle 8 e mezza, ma si moriva, cioè alle 8 e mezza di mattina, cioè assurdo veramente.
Sì. Sì, sì. Ma lì quanti gradi ci sono?
Eh, tre più di 3, trentac 36, 37 gradi tipo.
Eh, qua 35, 36, quindi più o meno siamo lì.
Eh sì, vabbè, s siamo lì, eh. Vabbè, prima sono andata in macchina 39 gra vabbè poi in ma macchina al sole ti lascio immaginare l la sauna veramente, forno.
Sì, sì. No, no. No, io prima sono andata a far la spesa, quindi ti capisco perché sono entrata in macchina e mi segnava 42 gradi.
<chuckles> Mamma mia bruttissimo, proprio brutto.
Eh, ho detto tutto. Mh, mh, mh.
Ehm, senti, ti hai prenotato i mhmm, <tsk> uhm, qualcosa per le vacanze a livello di viaggi, del viaggio estivo? Dove vai di bello?
Sì! Sì, allora io dal 12 al 19 agosto vado in Madagascar, a Nosy Be.
Eh! No! Bellissimo! Bellissimo! Vabbè io io amo queste zone, cioè, nel senso paradisiache. Sì, wow, mamma mi
Sì. <chuckles> Sì. Tropicali. Un po' giungla. <chuckles>
Bellissima, fai anche sa anche il Safari in Madagascar?
Che cosa?
C'è anche il Safari lì?
Sì lì c'è n allora, non ci sono animali, non è che ci sono tigri o cose così, però ci sono tantissimi lemuri. Sai come l hai mai visto il cartone Madagascar?
Okay, ah-ah. Mh-mh.